Entendi, é aquele medinho de perder o o a oportunidade, né. Então, mas eu acho o seguinte, sabe, que, eh, independente do que a gente fala "Sim, para", a gente não vai perder o que a gente falou "Não, para", porque a gente vive naquele momento, né. A gente só perde quando a nossa mente não está presente no momento onde a gente está, sabe. Porque se você treinar a sua mente para estar presente com você mesma, para estar, eh, aproveitando a sua própria companhia, aproveitando aquele descanso, você você não perdeu nada.
Uhum. Olha. É verdade. Uhum. Nossa. É verdade, faz super sentido, porque aí é justamente aquela situação de que se você queria ir, mas por algum motivo você não pode ir, é como se a sua mente fosse e você ficasse, né.
Né. Justamente, exatamente isso, é é tudo um treinamento para nossa mente, e e uma forma de pensar diferente, sabe, porque vão ter várias outras oportunidades de sair com seus amigos.
Olha. Uhum. Sim, com certeza, ainda mais que é quase sempre as mesmas pessoas. <chuckles>
Exatamente, exatamente. Então exato, então tipo você não vai perder, porque você ganhou o que você falou "Sim, para", né. Então
Então ainda tem mais essa, né. Uhum. Sim, exato. Eu falei o "sim" meio que para mim, né, para o meu momento ali, para as minhas coisas.
É justamente, pe Exatamente. Então é uma forma de treinar o nosso cérebro.
Olha. Uhum. Nossa, com certeza. E, olha, muito obrigada, viu, pela conversa. Eu gostei muito, e realmente essa dica de eu treinar meu cérebro para justamente eu pensar que eu estou dizendo "sim" para alguma coisa e não necessariamente só dizendo "não" para o convite, né, ou algo assim, nossa, eu achei incrível. Eu vou começar já utilizar essa dica inclusive, viu, no meu dia a dia para todos os convites. Eu vou pensar: "Eu estou dizendo "sim" para quê? O "não" para o quê?" <chuckles>
Né? Foi um prazer, que bom. Justo. Que bom. Exatamente, exatamente. Ai que bom que bom que te ajudou, fico feliz de escutar isso.
Ai, com certeza.
Até a próxima.
Até.

Porque daí não fica aquela certeza que da próxima vez é um "sim", mas ao mesmo tempo você não falou "não", você só falou que você precisa descansar. Né, então realmente você uhum.
Uhum. Sim, mas daí se eu terminasse nessa parte do tipo, assim: "Ai, hoje eu não consigo, eu preciso descansar". Se eu parasse aí, seria muito seco?
Uhum. Não, de jeito nenhum. Seria, inclusive bastante bom, porque você a a na verdade, não tá falando um "não", você tá protegendo o seu "sim". Você já falou "sim" para o descanso.
Uhum.
Então só vo só o que você tá fazendo é protegendo aquele "sim" que você já falou primeiro, entendeu? E eu acho que se a gente coloca a nossa mente focando no "sim" versus focando em tudo que a gente tem que falar "não", fica mais fácil. Então, qual foi o seu "sim"? "Bom, o meu 'sim' foi para o meu descanso. Como que eu vou proteger o meu descanso? Se alguém me convidar, eu vou precisar falar que "não"". Exatamente, entendeu? Mas em vez de falar simplesmente "não", você pode falar: "Hoje eu vou descansar".
É verdade. Uhum. É verdade. Daí, é dizendo "não" pra alguma outra coisa. <laughs> Olha, faz sentido. Uhum.
Então, você não tá falando "não", você só tá comunicando o que você vai fazer hoje. Você tá comunicando o que você já falou "sim", né?
É verdade. Uhum. Sim, faz super sentido isso. Na verdade, é uma forma de pensar, que eu nunca tinha percebido, né. Que eu poderia pensar nisso, que, por exemplo, eu tô dizendo realmente o "sim" pra mim, o "sim" para o meu descanso e pra eu poder dizer esse "sim", eu preciso dizer "não" pra alguma outra coisa, se vier um convite, se vier alguma coisa, né?
Exatamente. Olha bem. Exato. Uhum. Justamente. Justamente, exatamente.
Nossa, realmente, faz super sentido.
Né. E daí, isso se aplica em todas as áreas da nossa vida, né. Quando você e e e tiver o seu marido, por exemplo, você falou "sim" pra ele, automaticamente já é um "não" pra todos os demais homens, né. Quando você tem os seus filhos, você falou "sim" para o seu tempo com seus filhos, automaticamente já é um não pra outros 5 trabalhos que te oferecerem, sabe. Então, eh, se a gente consegue analisar isso de um ponto de vista que: "Olha, eu simplesmente estou protegendo o meu 'sim', eu não tô falando 'não' pra tudo, eu só tô protegendo o meu 'sim'". Fica mais fácil, não é?
É verdade. Sim, nossa, é verdade. Uhum. Nossa, uhum. Nossa, faz muito sentido. Eu tô realmente impressionada, porque, assim, como que eu nunca pensei nisso, sabe? <chuckles>